Muito difícil, porque só tem uma pessoa que mora no mesmo Estado que eu, e mesmo assim é 1 hora e 20 de distância. Cada pessoa tá em um Estado diferente, né, com com time zones diferentes, tem pessoas da Califórnia. Eh, eu estou cá na Flórida, então assim, é bem complicado hoje em dia essa questão do trabalho remoto, né, para f pra você fazer amizade.
Nossa, longe, né. Entendi. Hum, entendi. É, porque é, essa questão do trabalho remoto, ele possibilita as pessoas trabalharem de qualquer lugar, às vezes até do mundo, né, não só dos Estados Unidos, então eu entendo o que você está falando.
Exato. É, a empresa permitindo, a pessoa tem a liberdade de <chuckles> de contanto que isso, contanto que ela esteja ali, no horário do trabalho, né, se for, enfim, começar a trabalhar 5h, mas você está feliz assim, porque você está onde você quer estar, então tem essa flexi exato, é.
Tem a liberdade de escolher onde quer morar, né. É. Tá tudo bem, exatamente. Eu entendo o que você está falando. Olha, realmente, eh, eu percebi que que você tem se incomodado, né, com essa questão de
Uhum.
de poder, né, fazer ami amizades, e isso, e e se s e se dedicar, às vezes, a
Isso. Pois é, porque assim, todo mundo, né, assim, ao redor, as pessoas têm, eh, amigos, e tal, "ah, não, vou sair, ali, com a minha amiga", só que parece que só pra mim que não funciona, porque, como eu te falei, de manhã e e olha que eu estou no momento trabalhando, eh, só meio período, porque eu não estava conseguindo dar conta da do resto da das minhas coisas quando eu estava trabalhando, mesmo de casa, mas até, né, o final do dia. Então, eu trabalho até o início da tarde, aí quando eu termino, eu vou eu desço, aí vou fazer, né, vou cuidar da cozinha, vou preparar alguma coisa para eu almoçar, para minha filha almoçar quando chega da escola ainda. Eh, enfim, tem as coisas da casa. Aí às vezes, quando sobra um tempo, assim, eu faço alguma atividade extra no computador, né, que eu tenho que fazer. Enfim, aí a noite chega, é tudo muito rápido, tem que fazer tarefa de casa, tem que ir dar banho na criança, pentear o cabelo, separar o uniforme de amanhã, tá-tá-tá, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Eu queria te perguntar uma coisa, você já falou com o seu marido a respeito disso? De de comentar sobre isso? De
Aham. Já.